Bueno, es que, bueno, de de de depende depende del tema, ¿no? Depende del tema ahí de de lo que se está hablando, ¿no? De de y pues bueno preguntas tan tan tan sencillas de, no sé, me están hablando, no se, una relación de pareja, no, es que, este, me me ofrecen e este trabajo, eh, y y la gente hace hace hace, no sé si decirlo, o tormentas en un vaso de agua, pero pero yo sé que mi marido me mantiene, pero yo creo que e e este trabajo me me me daría cierto, no sé me motivaría a mí porque siento que mi carrera profesional no está, pero también el horario. Y ella ya se crea en escenarios así, y a veces no no sé qué hacer, y a veces preguntas tan tan simples, creo yo, digo, no sé si, digo yo: "¿Y y ya lo hablaste con tu marido? ¿Qué te dice él?" ¿Por qué no piensas? Este, y si se pueden adaptar, ¿ya ya viste si te puedes adaptar de esta ma de esta manera? Que has ha hablado con con la empresa esta, entonces entonces, te preguntas de repente, no, pues, es que eso no lo había pensado, es que eso no lo había hecho. Entonces entonces, son preguntas, digo, depende del tema, entonces tú preguntas ahí que, y y y sobre todo, y a veces si si a alguna persona que que viene sido conmigo, por eso siempre me gusta venir contigo, porque siempre haces preguntas, y también como que confrontas y te haces, ah, sí, como que, ah.
Ujú, ujú. Ujú, ujú. Sí, ujú. Claro. Ujú. Ujú, ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro. <chuckles> Y los hace reflexionar, ¿no? Hasta a no sé, hasta una pregunta tan sencilla como, ¿y cómo cómo te sientes, no? Con respecto a a a esto que me estás exacto. ¿Cómo te sientes? Ujú.
Sí, reflexi así es, así es. Así es, así es ¿T qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace cómo te sientes? Sí, qué qué, sí, qué qué pensarías si no si si no lo haces, si no te decides, o, si lo haces, o sea, qué te haría sentir, o sea, y cosas así. Sí, sí, sí, claro, totalmente.
Oye, y si tuvieras un truco así mágico, ¿como qué qué qué me qué qué me contarías para que aplique en la vida diaria para mantener la la escucha y estar presente?